Emm, he en sondan, emm, başlayayım cevap vermeye, bunu değiştiremediğim durumlar için yanımda, eee, muhakkak uyku gözlüğü mü deniyor? Böyle, hani, kafaya takılan yumuşak, böyle, saten kumaştan falan, hani, yapılmış şeyler Hah, evet. Yani, e, muhakkak ondan taşıyorum zaten yanımda, eee, hani, gittiğim yerlerde, eee, böyle, bir sıkıntı yaşarsam diye. Eee, ııı, bunun yanında, eee, bir de melatonin kullanıyorum. Imm, yani, işte, bu melatonin hormonunu, eee, akşam, hani, devreye sokan, uyku hormonunu devreye sokan, ımm, ne deniyor onlara, yan ürün mü deniyor? Eee, hani, ilaç değil aslında bitkisel de bir şey, eee, onu kullanıyorum. Emm, diğer soruların neydi?
Hı hı. A! Anladım. Evet. Ka kara, böyle, bayağı karartılı. Aynen. Hı hı. <clears throat> Hı hı. Evet. Yani, eee, bunu tamam <chuckles>
"Sondan başlayayım." dedim çünkü ilk başta sorduklarını unuttum.
Sorum şuydu, hani, "Bunu, eee, böyle, hormonlar sal salgılanması amacıyla mı yapıyorsun? Sağlık amacıyla mı yoksa uykuya dalamıyorsun diye mi, eee, eee, bu şekilde yapıyorsun?" diye sormuştum.
Hıı. Hımm. Hımm, evet, evet uykuya dalamadığım için. Eee, yani, çünkü <clears throat> Eee, ha, şeyi sormuştun aslında, "Ne zamandan beri böyle?" gibi bir şey sormuştun. Eee, aslında evet, son 10 senedir böyleyim. 10 sene öncesinde özellikle bu karanlıkta uyuma gibi bir sıkıntım yoktu. Eee, hemen orada, ııı, şikayet edeceğim, eee, eşim yüzünden olabilir bu çünkü eşimin böyle bir sıkıntısı var ve, eee, onunla birlikte karanlık odada uyumaya alıştım. Yani, eee, eşimle tanışmadan önce o kadar da karanlık oda meselem yoktu. Iıı, ama, eee, o asla, ııı, böyle, dediğim gibi azıcık ışık sızdıran bile bir yerde uyuyamadığı için, eee, ben, böyle, ilk zamanlar, böyle, bana, "Ya, bu kadar karanlık da biraz fazla değil mi?" falan diyordum ama gittikçe onunla ben de buna alıştım ve şu anda ben de onun gibiyim.
Evet, "Ne zamandan beri böyle?" onu da sormuştum. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı.